ده بالتأكيد، أنا احب أضيف برضه إن هُم برضه بيبقى عندهم يعني خصوصًا الجد والجدة والكلام ده، أنا شايف إن هُم بيبقى عندهم طاقة حُب عالية جدًا، جدًا، للأحفاد، يمكن أمّا بيقولوا مثلًا إن أن في مصر ح "أعز الولد ولد الولد،" هي فعلًا مش جاية مش جاية من فراغ هُم فعلًا، فعلًا يعني عندهم آآ، آآ، طاقة حُب كده آآ، وفي نفس الوقت بتبقى عندهم بقى إيه عشان هُم خلصوا من المسؤوليات والكلام ده تجاه الأبناء، فعايزين يعيشوا طفولة شوية مع الأحفاد. ممكن يعني أنا مؤمن جدًا بالصداقة بين الجد والحفيد لأن دي أنا فعلًا عيشتها آآ، بين الجد والحفيد أمّا بيقعُد يتكلم معاك مثلًا ممكن كان يقعُد يتكلم معايا في حاجات ما وك ما كانش يقول لها لابنه اللي هو أبوي يعني في حاجات كده في حاجات بتبقى كانت محطوطة في ال آه، بتبقى أسرار ففي ع آآ، علاقة صداقة عائلية بتبقى جميلة جدًا، جدًا، في المو وفي نفس الوقت مثلًا أمّا أمّا كنت مثلًا أعمل حاجة غلط مثلًا وأنا صغيّر أو وأنا مراهق والكلام ده كلّه آآ، أنا كنت أرو تلقائي أروح أقول لهم أنا عملت كذا وكذا واتصرّفوا <laughs> يعني يعني في حاجات كده بت
بالضب أكيد. آه بالضبط. بالضبط. أها. طبعًا. إمم. مضبوط، أها حاجات بتبقى أسرار بقى ما بينهم يعني يعني ده ال بالضبط. إمم. <laughs> وكانوا كمان يعني اللي هو يعني بي بي بيدافعوا عنّنا من من و يعني من والدي مثلًا كانت جدتي كانت تدافع عن عنّي من والدي أو والدتي، اللي هو لأ يعني خلاص بقى ما لكوش دعوة بيه، أنا أنا أنا أنا يعني واخك
آه. بالضبط وكان أ وجود ال الوجود عمومًا وجودهم في البيت كان عامل آآ، يعني عامل نوع من أنواع الأمان فعلًا بالنسبة للحفيد، ومصايبه فهي لأ فعلًا يعني بتحصل كده كان في جَو طبعًا بيبقى الله يرحمهم يعني، كان ج الموضوع بالنسبة لي أعلى من إن علاقة جد وحفيد لأ، هي كانت علاقة فعلًا علاقة دافية جدًا علاقة في نفس الوقت تحسسك بالأمان جدًا، زعلت جدًا جدًا لمّا حصل يعني آآ، آآ، الوفاة وبعد كده يعني جالي صدمة لفترة والكلام ده كلّه أ فهي طبعًا لأ بتحس بتحس إن طبعًا في شيء كبير أنت فقدته لو حصل حاجة زي كده.
آه، وال والدّفء وال آه <laughs> <laughs> صحيح. اهم. الله يرحمه. صحيح. أكيد ط إمم. صحيح، يعني شيء كان م مهم جدًا في في حياتنا وكان ليه دور كبير جدًا ف فو يعني في حياتنا وفي وفي كل حاجة يعني إحنا بنمُر بيها، و و والنصايح اللي إحنا بناخدها واللي زي ما بيقولوا كده آآ، آآ، الطاقة ال اللي بنستمدها، فيعني لمّا يعني خصوصًا يعني لمّا أي حد بيفقد أي أي حد عزيز عنُّه بي بيتضايق يعني جدًا وبي وبيمُر بف بمرحلة يعني سيئة للأسف إن هو فقد حد عزيز عليه، ف يعني ما بالك بقى يعني زي ما بيقولوا كده لمّا يكون حد فعلًا من العيلة أو حد ليه دور كبير في في حياتنا. فطبعًا بيكون فقدانه للأسف شيء صعب جدًا.

بُص، هو الموضوع بالنسبة لي هو أنا دلوقتي طبعًا الواحد لمّا أنا كبرت شوية، بقى الموضوع أكثر استيعابًا، يعني أنا لمّا كنت باعامل الجدودي أنا شخصيًا، باتعامل عليهم معاهم من منطلق جدي وجدتي، أكلمهم أو ما أكلمهمش مش مهم بس أنا صراحة كنت باكلمهم، عشان أنا كنت باحبهم. بس في م لكن أمّا باتعامل مع آآ، شخص كبير في السن دلوقتي برّه، أنا فعلًا بابقى أكثر است استيعابًا ليه. ما باحسسوش بالملل إن هو مثلًا بيتكلم في الموضوع أنا مش مهتم بيه، يعني لأ، ما باحسسوش بدوّة، وباجاريه في الكلام. وخصوصًا طبعًا بتبقى ظروفهم ال ال العقلية طبعًا وكل البني آدمين بيمروا بالظروف ديّة لمّا بيكبروا، آآ، بيبقوا آآ، في حاجات يعني بيسقطوها، في كلام بيقولوه مثلًا غصبًا عنهم، يعني في حاجات كده بيبقى تصرفات بحكم الزمن بتحصل.
إمم. صحيح. إمم. صحيح. <chuckles> إمم. أكيد. آه، طبعًا دي حاجة إمم. مضبوط. آه، حاجات مش مش محسوبة آه، يعني آه، يعني بحكم طبعًا السن وال و ويعني لو لا قدر الله
آه، طبعًا، آه. بالضبط. ممكن يحكي حكاية م م ما حصلتلوش أصلًا، ممكن ي كل الكلام ده. أنا لأ، أنا بتع باساير وعادي جدًا.
إمم. آه، وممكن يعني برضه يحكي آآ، يحكي حاجة مثلًا هو حكاها لك قبل كده كذا مرة، بس يعني نسي مثلًا أو تناسى إن هو كان بيحكيها لك قبل كده و ودي مثلًا حاجة من الحاجات ال اللي بتحصل.
عادي جدًا. ودي حصلت مع جدي أنا شخصيًا، أنا هو كان بيحكي لي ب بيعيد الموضوع في أيامه الآخرانية كده، فأنا كنت آآ، فاهم إن هو إيه، يعني لأ، هو مش متذكر أو يعني كده، فب يعني ب مرض الزهايمر أو أمراض ال ال اللي هي الشيخوخة شوية و
إمم. إمم. بالضبط، صحيح. آه، يعني بحكم ال السن حاجات دي يعني، يعني أنا حتى بتحصل معايا يعني أنا حتى يعني لمّا باحكي لأهلي ب ممكن يعني أحكي مثلًا آآ، حاجة لأهلي وأنسىى إن أنا حكيتها قبل كده. يعني أنا حتى م موجودة عندي لسه. <laughs> آه، ف فاللي هو آه، بالضبط يعني. فيعني ربنا يعينهم يعني.
طبعًا، مش صغير. آه، تحكّم. ده ما آه، طب ما بتحصل معانا إحنا كشباب صحيح آه. بالضبط. آه طبعًا، آآ، آآ، لكن عمومًا أنا س يعني فعلًا، فعلًا، بابقى باحب أسمع التجارب ده. أنا باحس إن في حد جاي من زمن تاني بيحكي لي حاجة، ده بالنسبة لي نعمة. <chuckles> يعني ب ب وسط الزحمة اللي إحنا فيها، برضه يعني في وسط الكلام ده ما حدش عارف يوثق الحياة بتاعته. زمان لأ، كانوا قاعدين رايقين جدًا، بيقعدوا يكتبوا مذكراتهم ويومياتهم ومش عارف إيه، والكلام ده بيبقى عندهم حاجات
إمم. طبعًا، يعني حاجة جميلة جدًا. طبعًا. صحيح. جدًا آه. امم، حتى آه، يعني حتى ده كان بيبان في حياتهم جدًا، سواء من الحكايات اللي كانت بتتحكي لنا، أو من الأفلام اللي كنّا بنشوفها، أو حتى الموسيقى والحاجات دي. آه، يعني حتى بتلاقي يعني آآ، حضرتك تلاقي رِتم الحياة كان هادي ساعتها و و والحياة كانت بسيطة، لذالك كان ال الأمور كانت يعني جميلة ومريحة للأعصاب يعني.
آه، في احتفاظ بالموقف.